¿Qué canción de adolescencia todavía te da nostalgia?
Bueno, la canción, <clears throat> eh, como tal que que estaba brillando en mi adolescencia era una balada de lo del de la famosa agrupación norteamericana Guns N' Roses, que se llamaba, no no llores, se llamaba, en inglés sería Don't Cry. Entonces, esa canción, pues, me trae mucha muchos recuerdos, porque en ese tiempo era lo que los chicos le le dedicábamos a las chicas para invitarlas a salir.
Qué bien. Mm, interesante. ¿Y qué edad tenías en ese tiempo?
Uy, eh, debo haber tenido 12, 13 años más o menos. Adolescente. Sí.
Ah, qué bien. ¿Y qué te recuerda, en sí, esa canción?
Uy, muchas cosas, como era como era mi ciudad en esa época, todo lo co la toda la toda la tecnología que había en esa época que era oh, ah, hoy por hoy ya precaria, pero oh, eh, en aquel entonces, pues era lo mejor del mundo, las maquinitas, el Nintendo, los videojuegos, eh sí, eso principalmente.
Mm. Sí. Muy bien. ¿Y qué escena te trae al escucharla? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento?
Bueno, en ese momento yo estaba estudiando, estaba en el en el colegio, en el liceo, en la secundaria, y habíamos varios que lamentablemente, pues no nos dio las notas para pasar el año, y entonces teníamos que ir a a lo, eh, un proceso de recuperación de notas que se llama reparación, o se llamaba reparación en mi país. Entonces, justamente mis amigos por por por molestarme, me ponían la canción de Guns N' Roses, me decían: "No llores, ponte a estudiar para que pases tu examen".
Ujú. Mm. Sí. Sí. Mm. <chuckles> Interesante. Y, más o menos, eh, ¿qué es, eh, lo que te afecta más? ¿La letra, la melodía, la voz o el recuerdo asociado a ese tema?
Sí.